Und du machst, äh, grade, was noch mal? Du hast, äh, auch 'n Hauptjob?
Quasi, ja.
Quasi und, ähm, du würdest aber nur dein Studio ab Studium abbrechen wollen und dann würdest du deinen Hauptjob auch weitermachen und, äh, nebenbei noch traden, was du ja bequem von zu Hause aus machen könntest. Habe ich das richtig verstanden?
Ja und ich will auch nebenbei nachher wahrscheinlich als Fitnesstrainer arbeiten, also entweder online als Personal Trainer oder im Fitnessstudio, genau.
Ach so, stimmt. Diese Ausbildung machst du auch grade noch, ja? Ja, vi vieles parallel auf jeden Fall. Ähm Du machst du du du also, du machst ja, äh, mit 3 Sachen weiter n v weiter von 4en. Was was hält dich, äh was denkst du, was ist der der Hauptgrund, was dich da zurückhält, äh, das Studium abzubrechen?
Ja, auf jeden Fall mein Umfeld, also meine Eltern, meine Freundin, so solche solche ja ja, sie sind halt alle sehr pro Studium, sage ich mal. Äh, sie sind halt einfach also, ich bin halt einfach überhaupt nicht überzeugt von meinem Studium, also auch auch schon länger nicht, ähm, weil ich einfach denke, was ich lerne, ist absolut falsch. Also, sowohl vom, äh, Inhalt her als auch von der, äh, Ausrichtung her im Sinne von, was ich damit dann im Endeffekt bewirken kann in der Welt, nämlich überhaupt nichts. Ich werde kein
Mhm. Ja. Mhm. Die Anwendbarkeit für dich am Ende, ne?
Ja.
Ja, völlig verständlich. Du hast das ja eigentlich schon schon mehr oder weniger für dich selbst beantwortet. Du musst du musst, äh, das ja für dich rechtfertigen können, was für dich gut ist, ne? Ist schwierig, äh, wenn andere das über dich werten wollen, was für dich am besten ist. Ähm, klar, so 'n Studium haben ist irgendwie so der sichere Weg. Das hat man hat man so im Kopf abgespeichert, ne? 'N Studium bed äh, heißt automatisch 'ne sichere Zukunft, aber du hast dir wahrscheinlich, äh, direkt du du kannst dir vor Augen führen, was du damit eben machen kannst oder eben was auch nicht. Und ich glaube, äh, bei dir trifft dann eher 2. zu, ne? Ähm, ist das, ähm hast du das mit deinen ja, mit deiner Freundin, mit der Familie kommuniziert, dass das für dich einfach nicht der richtige Weg ist?
Mhm.